Que bueno, porque sí es molesto. Luego, bueno, tampoco estoy en un giro donde me los demanden, pero alguna vez estuve y sí eran cuestiones que se tenían que atender incluso tarde porque, pues, sí era importante y de eso dependía que todo saliera bien al día siguiente. Entonces, sí era bastante molesto. Claro, en aquel entonces no era el celular, era el famoso radio, entonces de repente escuchabas el ti, ti, ti. <laughs>
Claro. Okey, sí. Oye, y ese sí era inevi inevitable, no lo podías apagar, ¿no? Y más cuando te lo daba la empresa.
Pues sí, ¿no? Porque Exacto, exacto, lo tenías que tener prendido sí o sí.
Sí. Tenía el control sobre ti, ¿no? Entonces sí sí era un poquito más molesto.
Sí, sobre todo, en el en ciertos tipos de trabajo, ¿no? Porque se supone que es precisamente y ese creo que era hasta el eslogan de la compañía, ¿no? De que estabas en contacto más rápido que tener que esperar la llamada. Bueno, en ese entonces, todavía nos hablábamos todos por teléfono, pero sí era más rápido por el radio.
Claro. Guau. Sí. Sí no, definitivamente. Y y sobre todo que no podías dejar de contestarlo o o o lo contestabas o seguía sonando ese ruido tan molesto, ¿no? <chuckles> Que que te despertaba te despertaba.
Exacto, exacto, sí. Sí, no, ya cuando le pudimos poner cancioncitas con los modelos nuevos fuimos un poco más felices, pero aún así pues sí, sí, ese sí era bastante intrusivo.
Sí. <laughs> Era menos molesto, ¿no? Ya las canciones o los tonos que sonaban lindos. Sí, sí, sí. Pues sí, ni hablar, yo creo que esto el móvil es parte de tu día a día, tanto laboral como personalmente, pero es importante poner límites, ¿no? No perderte de vista que que hay momentos para todo.
Sí, las canciones eran algo mejor. Ujú.